อา สวัสดีค่ะคุณบ้านค่ะ
สวัสดีครับพี่หมวกครับ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
สบายดีครับ ฝนเพิ่งตกแล้ว ตื่น ตก ตกแล้วก็แบบ ไม่อยากจะตื่นเลยครับพี่หมวก
อา ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลย เข้าใจเลยค่ะอารมณ์นี้ เพราะจริง ๆ ที่นี่ก็ฝนตกค่ะ อยู่อเมริกาฝนตกเช่นกัน ตอนนี้คืออยากจะไปนอน ม กะ มาก ๆ เลยค่ะ <chuckles> เออ คอยคุยฝนตก ค่ะ
ครับ อือ มันฟีลดีนะครับ เวลาฝนตกตอนนอน
ใช่ ใช่เลยค่ะ อา อย่าง เวลาแบบว่าฝนตกงี้เนาะ ไม่ได้ออกไปไหนเนาะ มันก็ต้อง อยู่แต่ในบ้าน ไรอย่างงี้เนาะ ใช่ไหม หรือว่าคุณออกไปไหนบ้างไหมคะ? ไปเจอเพื่อน ไปเจออะไรอย่างงี้ไหมคะ?
ใช่ครับ ก็มีบางครั้งครับ เพราะว่า ตั้งแต่เริ่มจบมาทำงาน ก็เวลาก็ไม่ค่อยตรงแล้วครับพี่หมวก
ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ แล้ว อย่างนี้มันก็ จ คือก็เจอเพื่อนน้อยลงเนาะ ใช่ไหมคะ? อืม ใช่ ๆ เราว่า เราก็เป็นค่ะ พอเราจบมา แล้วก็เพื่อนที่มหาลัยหรืออย่างนี้ ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
ใช่ครับ ใช่ครับ แล้วก็ เหมือน เหมือนแบบตั้งแต่เรียนจบมา มันก็คัด เวลามันก็คัดคนนะครับพี่หมวก ว่าแบบ ใครที่แบบดีกับเราบ้างอะไร ใช่
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ คุณ คุณว่ามัน มันสำคัญใช่ไหมคะ? การที่เวลามันช่วยคัดคนเนี่ย มันน่าจะสำคัญอยู่นะ
มัน ย มัน มันเป็นเหมือนแบบดีท็อกซ์ไปในตัวนะครับพี่หมวก เวลาแบบ
อา ค่ะ
เรามีปัญหาหรือว่า เราแบบพอ อยากจะ ชุ อยากจะให้เพื่อนมาช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ย พ มันก็แบบ เห็นแล้วว่าตอนที่เรามีปัญหาใครอยู่กับเราบ้างจริง ๆ อะไรเงี้ยพี่หมวก
ค่ะ ค่ะ เออ อันนี้ก็เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าในวันที่เรา มันก็ต้องมีเพื่อนที่ทั้งทุกข์สุข แล้วก็วันที่ทุกข์เนาะ แล้วก็ เราก็จะได้เห็นว่าเพื่อน เพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนแท้ก็วันที่ทุกข์เนี่ยแหละค่ะ
ห ใช่ครับ ใช่ครับ
เนาะ อืม แล้วอย่างงี้คุณบ้านมีเพื่อนแบบว่าดี ๆ สักคน 2 คน ที่แบบว่ามันมีผลต่อชีวิตของคุณบ้านบ้างไหมคะ?
ก็ มี ถ้า ก็ ม ก็ไม่เชิง 2 ถึง 3 คนครับ มันมีประมาณ 4 ถึง 5 คนครับ ที่แบบ
อา ค่ะ ๆ เอ๊ย ได้ ๆ 4 - 5 คนก็ได้ <chuckles> ค่ะ เออ เขาทำอะไรบ้างเอ่ย?
ก็เหมือนแบบตั้ง คือเป็นเพื่อนตั้งแต่ เอ่อ ประถมจนถึงมหาลัยเลยครับ
โอ้! ค่ะ โอ้โฮ เป็นเพื่อนยาวนาน ดีจังเลยค่ะ อืม เขาดียังไงคะเนี่ย?
ใช่ครับ ก็เหมือนแบบต่างคนต่างรู้นิสัยของเพื่อนแต่ละคนครับว่า อารมณ์แบบ ไม่ชอบแบบไหน เป็นคนแบบไหน อะไรเงี้ยครับ ก็เลยแบบ เวลา ค ใคร มีคนมาแบบทำอะไรไม่พอใจ เพื่อนคนใดคนหนึ่งก็จะแบบ เพื่อนแต่ละคนก็จะรู้ว่า ไอ้นี่มันเริ่มไม่พอใจ อะไรเงี้ยครับ เหมือนแบบมองหน้าก็รู้ใจนะครับ พี่ มองว่า เพื่อน แต่ละคนนิสัยเป็นยังไง 4- ใน 4 คนเนี้ยครับ
ค่ะ อ๋อ แตงว่าสนิทกันมาก ๆ มองตาก็รู้เลยว่าคิดยังไงอยู่ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? ดีจัง ค่ะ ดีจังเลยค่ะ ทางนี้ก็เคยมี อา ทางนี้ก็เคยมีเหมือน ไม่ได้เคยมี ตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะ แต่ว่า คือ คือด้วยความที่เราโตขึ้นมาก ๆ เงี้ยค่ะ แล้วก็เราย้ายประเทศด้วยเนาะ เรามาอยู่อเมริกามันก็ เพื่อนมันก็จะน้อยลง เพื่อนที่เคยเรียนมหาลัยด้วยกัน มันก็ ก็อยู่ไทย ไรเงี้ยค่ะ เราก็มาคนเดียว เราก็ เหมือนเพื่อนตรงนั้นเขาก็ เหมือนเฟซบุ๊กติดต่อกันเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าต้องมากิน มาเจอกัน ไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้ก็เพื่อนที่มี ก็มีเพื่อนที่ไทยที่อยู่ที่นี่ ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอะมาจากแบบ มาจากที่ไทยมาด้วยกัน เป็นเพื่อนที่ไทยมาก่อน ไรเงี้ย เออ ก็จะเป็นเพื่อนคนนั้นอะ ที่เรารู้สึกว่า เซฟเขาไว้เลย ไรเงี้ย เซฟแบบว่า เก็บเขาไว้ จับ เป็น เป็นเพื่อนที่แบบสนิทที่สุด ณ ตอนนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ ทุยโค โทรคุยกันทุกเรื่อง เออ ปรึกษาปัญหาทุกอย่าง ไรเงี้ยค่ะ เออ ใช่ ๆ
ใช่ครับ แล้วของพี่หมวกมีไหมครับ? ครับ ครับ ครับ ดี ดีนะพี่หมวกที่ เพราะว่าตั้ง ถ้าเราเริ่มโต มันก็จะเริ่มหายแบบ มันก็จะเริ่มคัดทีละคนนะพี่หมวกว่า ใครที่แบบจริงใจกับเราจริง ๆ บ้าง อะไรอย่างงี้ครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ๆ แล้วอีกวัน คุณบ้านมีแบบปัญหากับเพื่อนที่ว่าคุณบ้านว่า 4-5 คนเนี่ย มี เคยมีปัญหาบ้างไหมคะ?
ก็ จริง ๆ มีจะเป็นเรื่องแบบ เป็นเรื่องแบบ ไม่ได้เรื่องใหญ่นะ แต่จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบไม่พอใจกันนิดหน่อย
อืม ค่ะ
ได้ครับ ก็ ก็เวลามีปัญหาก็ค่อยไปเคลียร์แบบอารมณ์ ตก ของตัวเอง แล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันดี ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเวลาไม่พอใจกันจะพูด พูด พูดคำหยาบใส่กัน อะไรอย่างเงี้ยครับ พี่หมวก
โอ้โฮ เออ ค่ะ ๆ แล้วก็ ม คุณก็ คนที่ฟังก็จะไม่พอใจอีกอะ เพราะว่าคุณพูดคำหยาบใช่ไหม? คนก็จะแบบ เฮ้ย ทำไมพูดแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ ใช่ครับ
อือ สุดท้ายก็มาคุยกันเหรอคะ? หรือยังไง? ปรับ ปรับกันยังไงคะ?
ก็พออารมณ์เย็นกันทั้งคู่ ก็กลับมาคุยกัน ปกติแล้วก็มาแบบพูด อะ ทุกวันนี้ก็เวลาแบบ สมมุติว่าแบบเรื่องแบบเก่า ๆ เวลาทะเลาะกันมันผุดขึ้นมาในหัว ก็พูดกันแบบตลก ๆ ได้ครับพี่หมวก มันไม่ได้คิด อ อะไรมากแล้วครับ
มานั่งคุยกัน ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ๆ อา ดี แต่เราคิดว่าถ้าเพื่อน เพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนดี ๆ แบบว่าเพื่อนจริง ๆ ของเราค่ะ เราจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอก เพราะสุดท้ายเราจะ เราจะหาวิธีแก้อะค่ะ เราอยากจะเป็นเพื่อขับเขาต่ออะ ใช่ไหมคะ คุณว่าไหม? เออ คือแบบเป็นอะไรกันมาคุยกันสิ เพราะว่ามันสนิทกันมากไง มันคุยกันได้ ถ้าเพื่อนที่ไม่สนิทแล้วคุยกันไม่ได้ ก็แสดง ว่าเป็น เป็นเพื่อนที่ไม่สนิทนะ ถูกไหมคะ อืม
ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ มัน มันเหมือนไม่มีความจริงใจต่อกัน ส
ค่ะ ใช่ ใช่เลย จริง ๆ เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่ จริง ๆ เราว่าไม่ ไม่ค่อยมีปัญหากันน่ะค่ะ แต่จะเป็นแบบช่วยเหลือกันมากกว่า แล้วก็เป็นช่วงที่เรามีปัญหา แล้วเพื่อนเขาก็มาช่วยเรา อะไรเงี้ย ตอนที่เรากำลังเปลี่ยนวีซาน่ะค่ะ ที่มา ตอนมา ร อเมริกา อย่างเงี้ย เราไม่ได้มีสเตตเมนต์ไม่มีเงินมาแบบว่าทำสเตตเมนต์เงี้ย เพื่อนก็โอนมาแห้ว ล ให้เราเลยค่ะ ประมาณ 3-400,000 น่ะ
ครับ อืม ครับ อืม
เออ เพื่อที่จะให้เราอะมา <clears throat> เอ่อ ให้เรามาทำสเตตเมนต์ในบัญชีหรือ เงี้ย เราก็บอกเขาเลยว่า เอ่อ เรามา ยืมมาแค่ทำนะ แล้วเหรอเอา เราจะเอาคืนไปให้ทัน ทีเลย 3 เดือน ในเมื่อแบบเราไม่อยากเสียเพื่อนน่ะค่ะ การยืมเงิน อะไรเงี้ยเนาะ เออ เราก็คืนทันที เรารู้สึกว่า เขาอุตส่าห์ช่วยเราแล้ว อะไรอเงี้ย อืม ก็ ถึงเวลาปุ๊บ ตัดยอดของไอ้สเตตเมนต์ ปุ๊บ ก็ คือวันนั้นเลย อะไรเงี้ยค่ะ อืม เรารู้สึกว่าการยืมเงิน หรืออะไรเงี้ย ปันเป็น มันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพื่อนไว้อะ ใช่ไหมคะ อืม ของคุณ ค่ะ ค่ะ
ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ จริง ๆ คนส่วนมาก เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่แบบ เรื่องอย่างอื่นล่ะครับ พี่ แบบ พี่หมวก มันจะเป็นเรื่อง เรื่องเงินเนี่ยล่ะครับ ที่แบบจะมีปัญหาเยอะที่สุดแล้วครับ ไม่ว่าจะเพื่อนหรือแฟน อะไรอย่างเงี้ย จะมีปัญหาเรื่องเงินที่สุดแล้วครับ
อา จริงค่ะ ค่ะ ค่ะ ถ้า ถ้ามีคืนก็ว่าไปอย่างนะ แต่ไม่มีคืนแล้วก็ไม่หนี ไม่ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่ายสิ เนาะอันเนี้ย อันนี้พูดไม่ถูกเลยอะ เพราะว่าเขาไม่มีอะ อืม
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ มัน
ของคุณบ้านเคยเจอไหมคะเพื่อนแบบนี้?
มีครับ มีแบบยืมแบบ 3-4 คือไม่ได้ยืมแบบจำนวนเยอะนะครับพี่หมวก มันจะเป็นอารมณ์แบบ อาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งจะมีแบบยืมหน่อย 500 ยืมหน่อย 300 อย่างงี้ครับ แล้วก็ถามว่า คืนไหมก็ ก็ ก็ไม่ครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ้าว แล้วก็ตีเนียนเลยเหรอคะ?
ก็ อ 6 เดือน แต่ 1 ไตรมาสคืน คืนทีครับพี่หมวก
หนึ่ง ไตรมาส ค่ะ โถ กว่าจะคืนก็คือคุณทวง เราว่าคุณทวง ตลอด ๆ เลยใช่ไหมคะเนี่ย
ทวงจนขี้เกียจทวงแล้วครับพี่หมวก
ค่ะ ค่ะ เขาก็พูดแค่ว่าเขาไม่มี เนี่ยดูสิถ้าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราจริง ๆ นะ เขาก็ต้องพยายาม ใช่ไหม เขาก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องใช้จ่ายเหมือนกันน่ะ
ใช่ครับ
อา เอาไปก็เอามาคืนด้วยใช่ไหมคะ? อืม อือ ค่ะ
ใช่ครับ ถ้ายืม ถ้ายืมแบบเหมือน เหมือนยืมแบบทีละนิดทีละน้อย จน บ้านมาคิดคำนวณแบบ ยืมไปก็ ถ้า มูลค่ารวมก็หลายพันเหมือนกันครับ
อา ค่ะ แต่เขาคงไม่ได้นับหรอกเราว่า เออ คนยืมจะไม่ค่อยได้นับ ไอ้คนที่ให้ยืมเนี่ยเขียนจดใส่บัญชีไว้เลย เป็นอย่างงี้กันตลอดเลยค่ะ เออ แล้วก็ เนาะ แล้วอย่างงี้ คุณบ้านมีที่มันเป็นประสบการณ์ดี ๆ บ้างไหมคะ? ประสบการณ์ดี ๆ อันนี้เราคุยแต่แบบว่า ประสบการณ์เพื่อนไม่ดีเนาะ ดี ๆ ที่เพื่อนซัปพอร์ตเรา ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีไหมคะ?
เพราะยืมทีละนิดทีละน้อย ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ดี ๆ ครับ เหมือน เหมือนจะเป็นแบบ ช่วง ช่วงตอนเรียนเนี่ยครับ ที่ต่างคนก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่ายังไงดีครับพี่หมวก มันจะแบบเสเพล แบบเขาเรียกว่า แบบไม่เอาอะไรแบบกับการเรียนเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ อ๋อ เกเร อะ ค่ะ ๆ ๆ ไม่ค่อยเอาการเรียนเกเรนิดหนึ่ง อืม ติดเกมเหรอคะ หรือยังไง?
ครับ ใช่ครับ ก็ตอนนั้น ก็เลยแบบนั้นแหละ ก็ไม่เชิงติดเกมแบบ ติด ติด ติด ติดนอกจากเกม แบบติดเที่ยว ติดเกมแบบ ไม่ ไม่เอาแบบเรียน คือแบบไม่ ไม่สนใจเลยครับพี่หมวก
อืม ค่ะ ค่ะ อา ๆ ค่ะ ๆ โอ้ เหมือนเป็นแก๊งผู้ชายด้วยไหมเนาะ?
ใช่ แล้วก็เลยแบบ ใช่ครับ แล้วก็เลยแบบมีวันหนึ่ง ก็ไปนัดคุยกันกับเพื่อน ที่ ที่มหาลัยเนี่ยแหละครับ แบบ 3,4 คน แบบพูดแบบ ไป Deep Talk กันไรเงี้ย ก็แบบว่า
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ
ว่าแบบทำไมช่วงนี้แบบ ส อารมณ์แบบเสเพลเยอะเกินไปแล้ว แบบมาแบบ ก็แบบพูดให้มาตั้งใจแบบเรียนแบบไรงี้ให้จบก่อน แล้วค่อยแบบ จะทำ มีงานทำแล้วค่อยแบบ อยากทำไรก็ทำอะครับ ถ้าแบบเรียนจบแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับพี่หมวก
อืม จริง ๆ ยาก หายากนะที่เด็กผู้ชายจะมา ดีป ทอล์ก กัน แล้วในมหาลัยด้วย มัน เออ น่า น่าชื่นชมนะคะ อืม เหมือนคุณต้องคิดได้อะ เหมือนแบบ ค พยายามจะกลับตัว อะไรอย่างเงี้ย ในจังหวะ ในจังหวะนั้นน่ะ แล้วเพื่อนคุณก็ซัปพอร์ตใช่ไหมคะเนี่ย? ความคิดนี้ อืม
ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ เป็นก็ ส ต่างคนก็ต่างกัน ซัปพอร์ตกันหมดเลยครับพี่หมวก
ค่ะ ดีจังเลยค่ะ ก็พากันจบนะ เนาะ อืม ดีค่ะ ๆ ของเราก็มีเพื่อนที่พากันจบ มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะมีเพื่อนที่ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราจะมาต่างประเทศนะ เราไม่มีความรู้เลยขับ แต่เรารู้แค่ว่าเราไม่มีเงินที่จะแบบ จะ จะเป็นแบบ ส ปริญญาโทมาเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบทำสเตตเมนต์อะ เอ๊ะ! เราจะทำยังไงดีนะ ให้เรามาอเมริกาได้ อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนคนเนี้ยเขามาก่อน แล้วก็เพื่อนคนเนี้ยเขาแนะนำเอเจนซีที่เป็นเหมือน Work and Travel มา เขาก็เอามาให้ คือคนเนี้ยเป็นคนเปลี่ยนเลยชีวิตว่า เขาส่งลิงก์มาแล้วบอกว่า "ลองดูสิ อายุเรายังถึงนะ แล้วก็เกณฑ์มันไม่ได้ยาก เงินไม่ต้องโชว์ เขาช่วยเรื่องวีซ่าให้ เขาจะมี เอ่อ บริษัทที่ทางอเมริการองรับว่าเรามี วีซาจะผ่านง่ายกว่า" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เราก็เลยลองศึกษาดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเพื่อนคนนี้อีก ก็ไปสอบก่อนอีกค่ะ แล้วก็ผ่านก่อนอีก แล้วก็เขาก็มาอเมริกาก่อนเรา 2 ปีอีก แล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ เราก็มองวิธีการ เนาะ ใช้ชีวิตเขาว่า เออ เขาดีไหม อยู่ตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็พยายามทำมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็มันจะมีแบบว่าคุณต้องไปสอบ เพื่อนก็คนเนี้ยก็บอกอีกว่า "ถ้าคุณจะสอบคุณต้องไปเรียนที่ไหน ภาษาอังกฤษต้องดึงยังไง" อะไรอย่างเงี้ย เออ คือเหมือนแบบได้เพื่อนคนที่เขาแบบพยายามช่วยเราให้ไปได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็จนถึงตัวนี้ ก็คือยัง ยังขอบคุณไม่หายเลยว่า เพื่อนดี ๆ ก็คือแบบ ข เขาเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยนะ เพราะให้เรามาได้ไกลมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ คือ คุณงู ๆ ปลา ๆ จะไปเจอ ไปหาได้ยังไงว่าแบบมีเอเจนซีชื่อนี้ ส่งคนไปอเมริ กา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ เป็นแบบ <tsk> ใช่ คือเป็นโอกาสอะ ที่เขา เพื่อนเขามาหามาให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ใช่ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม อ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ อือ พี่
แล้ว แล้วของบ้านล่ะคะ มีไหมคะ? ที่แบบว่าหลังจากจบมาแล้ว มีงานทำไหม? หรือว่ามีคนให้โอกาส ที่จริงไม่ต้องเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะ เพื่อนทำงาน หรือเพื่อนอะไร มีไหมคะ?
ถ้า ก็ ก็อารมณ์แบบหาโล หางงหางานให้ ไรเงี้ยครับ พี่หมวก ตอนจบมาก็มีแบบ ก็ป้อนงานตลอดนะครับ จนแบบ เพื่อนเขา เพื่อนของบ้านได้งานก็ เขาก็ยังส่งมาให้อยู่ครับว่างานประจำ อะไรเงี้ย แต่ว่าโมะ บ้านก็ทำ freelance นะครับ ทุกวันเนี่ย ใช่
อา ค่ะ ๆ ค่ะ อืม มันก็อยู่ที่จริตของเราแหละ เราว่าเนาะ ที่เราสะดวก อะไรเงี้ยค่ะ เพราะเราก็ เราก็ทำ เอ่อ work from home ก็เพราะว่าเป็น มันเป็นสถานการณ์ที่ทำไม่ได้ เพราะมีลูกน้อย ไรเงี้ย ก็ทำงานประจำไม่ได้เหมือนกัน เออ ก็แล้วแต่คน อย่าง อย่างงานเนี้ยเพื่อนเราก็เป็นคนแนะนำมา อะ เพื่อนอีกแล้ว เพื่อนก็ดีอีกแล้วค่ะ เออ เขาก็ บอกว่าลองทำดูสิเป็นแม่บ้าน ไรเงี้ย มันก็ เออ ไม่ต้องใช้เวลามากในแต่ละวันในการทำ ไรเงี้ยค่ะ แล้วทำที่ไหนบนโลกก็ได้ ไรเงี้ย
ใช่ครับ ใช่ ใช่ มด อือ ใช่ครับ แบบ
เออ เราก็เลย เราก็เลยลองดู
อือ แต่บ พิ พูดไปพูดมาบ พี่ เขาเรียกว่า พี่หมวกก็เจอแต่แบบ เพื่อนดี ๆ นะครับ เพราะว่า
ค่ะ <chuckles> กัลยาณมิตร กัลยาณมิตรที่ดี ค่ะ ๆ อา จริง ๆ
ใช่ครับ เพราะว่าแบบ Gen ของบ้าน มันอารมณ์แบบเหมือนจะไม่ ค ถ้าแบบจะรักกันจริง ๆ มันมีน้อยนะครับ ถ้า Gen ของ บ้านเองนะครับ เพราะว่ามัน Gen แบบ Gen มันเป็น Gen Z ที่แบบ เดี๋ยวนี้แบบใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วครับ พี่บะ พี่หมวก
ค่ะ โอ้! เหรอคะ? อืม ค่ะ อืม ไม่ เออ ว ไอ ไอ เพราะว่าเราอาจจะคนละ gen มันก็เลยไม่ ไม่รู้ว่า เออ เหมือนเขา เขาคิดกันแบบนี้เหรอคะ? มันทำไมอะคะ? มัน ทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยล่ะ? ทำไมเขาไม่เป็นเพื่อนกันปกติ?
ก็ มันก็อารมณ์แบบ บางคนเขาก็แบบไม่ได้อยากจริงใจอะกับคนนั้น คือแบบเดี๋ยวเนี้ย คนเห็นแก่ตัวมันเยอะครับพี่หมวก ซึ่งบ้านก็มีประสบการณ์แบบ
อืม ค่ะ
เพื่อนของแฟน ไรเงี้ยครับ แบบชอบเอาเปรียบแฟน ไรเงี้ยครับ บ้านก็เลยแบบไปบอกว่า "ถ้าใจดีแล้วมัน มันลำบากตัวเอง ก็ไม่ต้องใจดีกับคนอื่นหรอก ใจดีกับตัวเองบ้าง" บ้านก็เลยบอกแฟน อย่างงี้ครับ พี่หมวก
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ถือว่า เป็นเพื่อนที่ไม่ดี แล้วก็จริง ๆ ก็เลิกคบไปเถอะ ไรเงี้ย ในอนาคตก็เหวี่ยงเอาออกไปเสีย เออ เหวี่ยงแต่คนดี ๆ เข้ามา อืม ค่ะ จริง ๆ เนี่ยแหละ เพราะว่าด้วยความที่มันน่าจะเป็น ยังเป็น เอ่อ วัยรุ่น อย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะแบบการเสียเพื่อนไป บางคนมัน มัน มันเป็นเรื่องใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือยังตัดไม่ขาด ถึงแม้ว่าเพื่อนไม่ดี ก็ตัดไม่ขาดสักที เออ อืม ก็คือตัดใจไม่ได้ เดี๋ยว เดี๋ยวสักพักพอโตไปมีครอบครัว เดี๋ยวยุ่ง ๆ อะค่ะ เพื่อนที่ไม่ดีก็จะไม่ได้คุยกันไปเอง
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ มันเหมือนจะมีแบบ เขาเรียกว่า โตขึ้นมาความคิดมันก็จะเปลี่ยนแบบ แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีก็อย่า อย่าเข้าไปอยู่ด้วยเลย อะไรอย่างงี้ครับ พี่หมวก
อืม เราว่า ใช่ไหมคะ? ใช่ อา อา จริงค่ะ ๆ ตอนนี้มันไม่ได้ เพราะว่ากลัวมันไม่มีเพื่อนไง คือแบบกลัวแบบว่าเพื่อนไม่คบ หรือว่าจริง ๆ เพื่อนคนนั้นอาจจะไปติดต่อกับอีก เพื่อนอีกคนหนึ่ง เดี๋ยวถ้าเลิกกับคนนี้ เดี๋ยวคนนี้ไม่คุยกับฉันด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นแบบอารมณ์นี้แหละ อา เดี๋ยวพอโตขึ้นก็ อือ ไม่เป็นไร ช่างเถอะ มีลูกก็อยู่กับลูกแล้ว ใช่ไหมคะ อา วันนี้รู้สึกดีจังเลย ได้มาแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะ อืม คิดถึงเพื่อน ๆ เลยค่ะ อยากกลับไทยเลยเนี่ย
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ ใช่ครับ แล้วของพี่หมวกอยู่ อยู่ อยู่กี่ มากี่ปีแล้วครับ อเมริกา?
<chuckles> ค่ะ อยู่มา 8 ปีค่ะ 8 ปีแล้ว ใช่ อยู่มานานมาก กลับไทยไปเพื่อนยังจำเราได้อยู่หรือเปล่า <chuckles>
โอ้โฮ อืม จำได้อยู่แล้วครับพี่ ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์กันนะคะ
ครับ ขอบคุณพี่หมวกเหมือนกันครับ ครับ สวัสดีครับ